Oye, y, ¿qué es lo que haces tú para que tu ho hogar se sienta acogedor?
Me gusta mucho a mí, principalmente, la decoración, o sea, me gusta mucho que se sienta una un hogar, este, acogedor, donde cuando entres, tú te sientas cómodo, sientas esa vibra bonita, algo que que me agrada, este, tener en casa es como plantas, yo siento que sí, sí, sí, me fascina ese toque que les da las plantas, eh, antes me gustaban mucho las plantas con flores, sentía que eran las más bonitas, pero últimamente no, o sea, me agradan las plantas verdes Sí, definitivamente le doy oportunidad al a las plantas que son hojas, ¿no?, solo hojas. Y me gusta mucho, yo creo que ese ese toque les da un poquito de vida a las casas, ¿no?, le las hace sentir así, más naturales y y me gusta, me gusta mucho, este, em, la pintura también siento que tiene que ser una pintura, pues, más, eh, tranquila, que te dé un poquito de taz efectivamente, sí, los colores se me hace como un toque especial que le da a cada rincón, eh eh, el aroma. Otra cosa es el aroma, me gusta mucho que huela, eh, a limpio, principalmente, pero también que tenga un olor que te haga suspirar, ¿no?, inhalar, sentir esa necesidad de <inhales> jalar aire y, este, y yo creo que.
Okey, ujú. Okey. Ya. Sí, es muy importante, claro. Ujú. Has ido cambiando de idea. Ujú. Okey. Claro. ¿Los colores, en sí, que eliges para para pintar el interior? Okey, ujú. Okey. Sí, claro. Okey. Ya. ¿Qué tipo de aroma es el que tienes, eh, preferentemente para un lugar que consideras acogedor?
Me gusta la lavanda. O sea, me encanta la lavanda. Yo creo que tiene un significado muy especial para mí. O sea, cuando llegas a un lugar y respiras ese olor, como que te da paz, como que te apaga un poquito ese switch que traes que tienes a toda prisa. Tienes que ir corriendo. Yo siento que la lavanda como que te estabiliza un poquito ese estado de ánimo, es
Okey. Ajá. Ujú. ¿Tú consideras entonces entre lo que en el concepto que tú tienes de acogedor, eso? Algo la a algo que tenga que ver con paz, con con relajación.
Sí, con con paz y con que tú te sientas a salvo, ¿no? O sea, que sea un lugar en donde tú te sientas cómoda a salvo donde disfrutes estar, ¿no? No solo el lugar, sino la compañía entonces
Okey, ujú. Ujú. Si tuvieras que hacer como un listado de todos estos elementos que para ti componen a un hogar acogedor, ¿cuáles serían estos? Ya mencionaste algunos, por ejemplo, que encuen que encuentre seguridad, ¿no? Que, que, que se sienta en un lugar seguro, que se sienta en un lugar en paz. ¿Qué otras cosas hay para tomar en cuenta, para definir el concep para tu definir, tú concepto de acogedor?
Ajá. Ay, pues que te sientas cómodo, que te sientas con sí, definitivamente que que puedas ser libre, ¿no?, que te sientas libre de de ajá, de hacer, de subir, de bajar, de sentarte, de salir, disfrutar, ¿no?, disfrutar es otra, ¿no?, disfrutar eh eh eh definitivamente el llegar a un lugar y y decir: "Ay, este, me me como que me encanta estar aquí, ¿no?, esa es una un un elemento principal para la comodidad, para para que se sienta un hogar. Y yo creo que en eso tiene que ver mucho las personas también que están dentro de definitivamente, sí, definitivamente, porque puede puede ver un lugar muy bonito, pero si el ambiente no está no es el mismo que que lo que refleja la casa, pues no, como que no creo que esté padre llegar, ¿no?, y buscas la forma de salir de de una o de otra forma, pero correr, ¿no?, entonces yo creo que la l el entorno tiene mucho que ver con que una casa se sienta acogedora. Hay muchas me gustan muchas casas, me fascina lo bonito, lo elegante pero yo creo que el toco el toque el toque que te da que una casa se sienta un hogar es eso que, eh eh, la calidez de la gente
La comodidad, ujú. Libertad, okey, ujú. Disfrutar, ajá, el disfrute, por supuesto. Claro. También las personas hacen un lugar acogedor, ujú. Claro. Ujú. Okey. Lo elegante. La calidez de la gente, okey.
Exacto. Exacto.
Entonces, significa que para ti solamen que la decoración es solamente uno de tantos aspectos que pueden lograr, eh, lo acogedor de un lugar es la decoración, es la gente.
Sí, definitivamente. Yo creo que la decoración es efectivamente, también también yo creo que tiene mucho que ver la decoración, yo creo que es un un factor importante, pero, mm, como que no es el principal, pero tiene mucho que ver, ¿no?, porque nos dejamos ver como que el dicho de la primera impresión jamás se olvida. Definitivamente tiene un lugar importante, pero no creo que sea el todo. Entonces, creo que tú llegas a un lugar y si te gusta, este, así visualmente, definitivamente dices: "Bueno, le doy la oportunidad 5 minutos y vemos, ¿no?, y estás ahí y empiezas a sentir el aroma, la música, el, este le das otros 15, ¿no?, y media hora si, si el ambiente está padre. Y si la gente es, este, como muy buena anfitriona otro tiempo más, ¿no?, entonces yo creo que definitivamente son muchos factores, pero pero to
La música. ¿Qué tal? Ujú. Okey. Ya. Claro. Ujú. Así es. Claro. Ajá. Okey. Oye, ¿y qué tal
Todos son importantes, ¿no?, yo creo que todos son importantes, no sé no sé si te ha pasado Sí, también tiene mucho que ver las texturas también creo que que tiene mucho que ver. No sé, si te ha pasado que alguna vez hayas ido alguna casa que es muy bonita bueno, al a mí me pasó, es 1 de anécdota entré una casa que, eh, era muy bonita, muy bonita, parecía mueblería, o sea, parecía que estabas entrando a una mueblería de esas superelegantes, pero me daba miedo sentarme, ¿no?
Por ejemplo, las texturas, ¿no? Ujú. Ajá. Okey. Oh, ¿de tan elegante que era, o que parecía como muy nuevo todo?
Oh, sí que tal, eh, estaba todo muy nuevo, estaba todo muy elegante, pero yo creo que que mucho tenía que ver el recibimiento, ¿no?, eh, ajá, o sea, el sentirte como pareciera: "Ah, ¿me puedo sentar aquí, o o no me puedo sentar aquí?", o, ¿es bienvenida mi presencia, o no es bienvenida?, ¿no?, en
Ajá. También, ujú. Ajá. Okey, y eso le quitaba lo acogedor al sitio.
creo que sí creo que sí. O sea, no puedo decirte que la casa está preciosa, pero no sentí un hogar ahí, no sentí un hogar, este no, eh, también he visto, por ejemplo, muchas casas vacías, ¿no?, eh, es otra, otra de las cosas que yo he sentido, mm, por ejemplo, llegas a una casa y no hay nadie, ¿no? O sea, hay una sola persona. Entonces no sé, tengo esa percepción que no sé si es la soledad de la persona, o la soledad de la casa, ¿no? Porque yo creo que mucho influye el carácter que tú le inspiras a esa casa, ¿no?, que tú le das a esa casa. Entonces, este, pues sí, o sea, me me gusta mucho.
Ajá. Ajá. Así es. Ajá. Okey. Por supuesto. Sí, así es. ¿Y actualmente tú consideras que tú tienes un hogar acogedor?
Sí, yo creo que sí, bueno, en lo particular, <laughs> no sé qué dirán los demás, pero en lo particular, a mí me gusta, pero me gusta mi casa, pero me gusta mi familia, pero también me gusta, este, los espacios, me gusta tengo un espacio favorito.
A vos que bu que felicidades, qué bueno. <chuckles> Ajá, ajá. Ujú. Okey. Oh, qué bien, ajá.
Ajá, que que pare <laughs>
¿Cómo es este lugar que tienes? Felicidad primero que nada, felicidades por todo esto, qué bueno que te sientas así, porque esto significa que tienes tu lugar en el que sientes paz, que te sientes seguridad, que sientes libertad y que te sientes a gusto.
Gracias. Sí Sí. Sí, fíjate que yo tuve la fortuna de regresar a casa de donde vengo, ¿no?, a casa de mis padres. Entonces, es un hogar, pues, ya un poquito, este, viejo, ¿no?, tuve la oportunidad. Desde chiquita yo tenía esa intención de hacerle muchas mejores muchas mejoras, ¿no? Entonces, este, a la mejor, en un en su tiempo, sí, definitivamente, me faltan muchas, ¿no?, pero poco a poco he ido haciendo lo que me gusta, modificando algunas cosas que me gustan y sobre todo, tengo la oportunidad de que mi mamá viva esas mejoras, ¿no?, de que las vea. Y eso es algo que me llena el corazón infinitamente. Entonces, este, te digo me m le falta mucho, definitivamente, yo siento que le falta mucho a esta casa, pero me gusta escuchar lo que más me llena, es que a ella le guste, ¿no?, el escuchar sus comentarios, el decir: "Es que me gusta, es que ya le hablé a la vecina para que venga a ver esto que hiciste es que" Entonces
Ajá. Okey, ujú. Ya. Claro. Tuviste esa oportunidad de hacer esas mejoras, ¿no? Ah, okey, todavía ahí. Oh, qué bueno. Sí, perfecto. Claro. Claro, ajá. Qué bonito está quedando.
Sí, el el que ella se sienta orgullosa del lugar donde está viviendo, o sea, a mí eso me fascina, ¿no?, decir: "Bueno, pues, a lo mejor, no es, este, el hogar que yo anhelo, o sea que toda que sé que le faltan mejoras, pero es el lugar que a ella le le fascina vivir, ¿no?, dónde le fascina vivir". Claro, y eso es algo que, pues, yo creo que a todos nos tienen muy felices, ¿no? Este, pero sí te comento, o sea, yo creo que una casa no es nada más un inmueble de cuatro paredes, ¿no?, una casa es es lo que haces dentro de ella, de qué la llenas, ¿no? Entonces, pues
Por supuesto. Ya ajá, ya le llena por lo menos a ella. Qué bueno. Okey, ujú. Hasta la comida que preparas, ¿no?
Efectivamente, o sea, mi espacio o sea, mucha gente se podrá reír y hasta a veces yo me río de mí misma, ¿no?, porque digo, n n nunca me había gustado la cocina y y te soy sincera, es algo con lo que le sufro, ¿no?, porque esto es diario, ¿qué vas a hacer de comer? ¿Qué vas a hacer de desayunar? Y ahora ya acabaste de comer, pues, piensa en la o sea, es un lugar de trabajo, ¿no?, de mucha imaginación, de mucha creatividad, de mu de de muchas quejas, de muchas súplicas de sí es un taller, efectivamente. Y aunque muchas veces me he quejado de esa labor, lo disfruto, o sea, eh, entro a la cocina y y yo siento que es ahí mi espacio donde yo creo, donde yo me platico, donde yo me, eh, me regaño, donde o sea, es mi espacio, ¿sabes? O sea, y es muy gracioso. Efectivamente, o sea, definitivamente es es eso, ¿no? Yo no sé si les pase a todas las personas, pero creo que ahora entiendo que lo disfruto, o sea, jamás creí que lo fuera a disfrutar, pero ahora ahora veo que lo disfruto. Ajá. Y y te digo pareciera broma, pero creo que ese es mi lugar favorito, en donde me relajo, ¿no?
Okey, <chuckles> qué curioso. Ujú. Ajá. Claro. Sí, es casi como un taller, como estar en un taller, ¿no? Ujú. Qué bueno, jum. <chuckles> Okey. Hasta terapéutico se ha vuelto, probablemente. <laughs> Ajá. Okey. Oh, pues, perfecto. <chuckles> Qué bueno. Okey. Entonces, ¿ese se ha convertido en tu lugar favorito en cuanto a acogedor o en sí en cuanto a todo lo que representa, incluso, esta parte terapéutica que mencionas?
Pues, yo creo que es un todo es un todo, este, es terapéutico, es donde, em, puedo consentir a la gente que vive en mi casa, es el lugar donde, pues, tengo el control, ¿no?, e este, también es eso. Es el lugar donde mi espacio en donde, este, me consiento yo también, ¿no?, eh, entonces, eh, mm, muchas veces es querer tener el con No puedes tener el control de toda la casa, ¿no? Entonces, es mi lugar, donde yo puedo hacer, dirigir, este, comprar, eh, absolutamente todo, mantenerlo limpio o o tan tan como yo lo quiera, ¿no? Eso es
Ya. Ujú. Okey. Ya. Claro, ajá. O incluso hasta dejarlo sucio, a veces, y tú te y tú tener como esa decisión, ¿no?, probablemente.
Efectivamente, es como que el lugar donde yo decido qué se hace, el lugar donde yo decido qué se hace.
Ajá. Exacto. ¿Cuál es tu actividad favorita en la cocina? ¿Hay algo que disfrutes particularmente, digamos, prepararte un café y sentarte ahí, y disfrutar de tu café, o algo similar?
Lo que te comentaba, las terapias. O sea, de verdad, esas pláticas profundas que tengo conmigo misma. Yo creo que es dices, ¿dónde meditas? En la cocina. O sea, definitivamente, es donde yo he meditado, ¿no?, don mis pláticas profundas conmigo misma es ahí. Entonces, lo he disfrutado mucho, la verdad, que me agrada muchísimo ese espacio.
Las terapias. Okey. Hacia ti misma, ujú. Okey. Okey. Y, generalmente, supongo que estás sola, además, en ese espacio, ¿no? Y y esa misma ese mismo soledad y espacio es lo que te permite ser tan introspectiva en esos momentos.
Sí, mm mm, regularmente, sí, procuro estar un poco sola, eh, pero, definitivamente, ahora este que mis hijos son adolescentes, procuro involucrarlos un poco, ¿no? Pero siempre hay un día, un momento del día, mañana, tarde o noche, donde me encuentro sola y es donde ocupo ese espacio, pues, para esas pláticas que necesito tener conmigo, ¿no? Entonces pero en ujú. No, adelante.
Ajá. Claro. Oye ajá. Y por otro lado, pues, también es el espacio de así como tienes tus momentos de soledad en la cocina y puedes ser muy reflexiva, también ese es un espacio que se presta por completo a ser el lugar de reunión de la familia, ¿no? Porque es donde te sientas a desayunar, comer y cenar, y, pues, es ahí donde cuando tienes a la familia.
Sí. Efectivamente. Sí es muy gracioso porque, este, por ejemplo, cuando me toca cocinar tú puedes ver a todos los de la familia en la cocina, uno hablando de una cosa, otro hablando de otra, otro dando respuestas, otro haciendo preguntas y todos están ahí. Voy para un lado y todos van para allá, voy para el otro y todos van para allá, entonces es es muy la verdad es muy grato y yo creo que es por eso que es mi lugar favorito, ¿no? Porque, es cuando me doy cuenta que la gente necesita ¿no? O sea, ser escuchada. Entonces, no solo me escucho a mí misma, ¿no? Escucho a la gente, es cuando me encuentran entretenida y es el momento de, a abordar, ¿no? Esas pláticas profundas y y entre otras cosas bonitas, ¿no?
Okey. Ah, okey, ujú. Ajá, claro. Claro, ujú. Okey. Okey, o, no, pues, perfecto. Oye, pues te agradezco muchísimo que me hayas compartido todo esto, es un es algo muy inesperado saber que, la cocina podría convertirse como en el lugar más acogedor de una casa. Es es curioso que para ti lo sea y es muy grato saberlo también.
Sí. <laughs> Sí, pues muchísimas gracias, me gustó mucho platicar contigo.
Hasta luego, que estés muy bien.
Igualmente.